Ouais, je sais pas, bah, le le fait de marcher rapidement avec des bâtons, heu, dans des terrains variés, ça me paraissait plutôt pas mal, pour, heu, bah, pour muscler un peu partout et puis surtout, bah, pour reprendre, heu, tu vois, le le souffle petit à petit, voilà.
D'accord. Je comprends. Ouais, ouais, ouais. Est-ce que tu as trouvé alors? Bah oui, remarque, non, mais tu as raison, et puis surtout, si tu si tu penses que ça pourrait te correspondre, il faut t'écouter, hein, hem.
Ouais, mais voilà, le les horaires, heu, par contre, heu, <chuckles> en plein hiver, me conviennent, heu, pas forcément, ouais.
Mince, et il y a pas un autre endroit où tu pourrais aller? Mmh.
Et ben, non, heu, soit les groupes sont complets, tu vois, en milieu d'année, heu, soit les groupes sont complets, soit après, c'est vraiment loin de chez moi, donc heu, s'il faut faire 1 heure, enfin 3/4 d'heure de route, heu, ça a, enfin, ça a plus trop d'intérêt, tu vois?
OK. Oui, mmh, bien sûr. Ouais, ouais, ouais. Bah, écoute, moi, j'aurais envie de te dire, essaye un petit c un cours quand même en en cours collectif. Tu vois, sans a priori, heu, limite si tu as une copine, heu, ou quelqu'un avec qui, heu, tu vois, y aller la 1re fois pour te sentir un peu accompagnée, heu, ça peut être pas mal, et heu, teste, teste. Parce que c'est vrai que si tu as pas testé, hem, peut être que s tu vas adorer et te dire, bon, bah, eh, c'est ce qui marche pour moi. Heu, on sait jamais, donc heu, bah, j'espère que j'ai pu t'aider, en tout cas, avec ces petits conseils.
Ouais. Mmh mh. Ouais. Ouais, complètement, ouais, ouais, ouais. Bah, écoute, ouais, je vais je vais, heu, me renseigner dans les salles de sport autour de chez moi, voir s'il y a des cours collectifs, heu, et puis, bah, effectivement, je pense que tu as raison, c'est peut-être moins, hem, heu, il y a peut-être moins de regards, heu, gênants que tu vois quand tu arrives effectivement dans une salle où tous les gens sont à des machines là et heu, ont leur, heu, ouais, leur, heu, leur programme de musculation et cetera. Voire même, il y a des coachs, heu, qui crient dans tous les sens. Ah c'est c'est pas trop mon truc, quoi. Et heu, ouais, c'est ça qui me faisait un petit peu peur, tu vois, d'oser franchir, heu, le genre, de de porte, heu, de ce de ces de ces salles, quoi.
C'est ça. Voilà, voilà. C'est ça. M Oui, je comprends. Mmh, mmh, mmh. Non, mais ça va le faire. Dis toi que les gens la la majorité des gens qui fréquentent ces salles, heu, c'est c'est des gens comme toi, enfin dans le sens où, tout le monde, je crois, enfin, c'est tout à fait humain, naturel, tu vois, ce truc là de franchir le cap de «Ouh là, la salle de sport. Qu'est ce qui m'attend?» Heu, d quand tu parleras avec les gens, tu te rendras compte que vous avez tous ce même ressenti au début. Il y a peu de gens, hein, qui sont hyper confiants au début, heu, enfin vraiment quoi, donc heu, voilà! Tu tu te dis: «Non, non, je fais ça pour moi. Heu, il y a aucune raison, heu, que, tu vois, je me mette, hem, des barrières finalement. Non, j'y vais, je je fonce et je vois ce que ça donne». Heu, moi je suis sûre que ça va bien se passer vraiment. Enfin, j'ai aucun doute là dessus, vraiment. D'accord?
Ouais. Mmh. Ouais. Ouais, c'est vrai. Ouais, ouais. Mmh. Ouais. OK. Et bah, chouette, ouais, merci pour tes conseils! Tu vois, je vais me renseigner dès demain, heu, dans les les les salles qui sont à côté de chez moi et je vais tenter, ouais. Merci pour tes conseils!
Mais je t'en prie. Génial. Je t'en prie, je t'en prie.